Mais alors et du coup tu me dis que tu fais ton entreprise et ça, ça te prend pas trop de temps de cerveau quand même? Enfin ça doit être prenant quand même, même mentalement tu dois y penser souvent?
Mmh. Heu, mais en fait je pensais que ça allait être comme ça, mais comme c'est, heu, beh, comme c'est un peu de la freelance, heu, de il y a pas beaucoup d'administratifs à gérer en tant que tel. Heu, donc heu, ça va, c'est plus les clients, heu, chez qui je travaille ou quoi qui eux me prennent du temps, mais heu, mais c'est pareil quand je leur dis que je suis pas disponible, heu, ils m ils m'embêtent pas, ils me disent: «Heu, OK, il est étudiant, il il il bosse, heu», il y a pas de souci avec ça.
Mmh. OK. Ah ouais. Ouais, tu as réussi à poser tes limites, quoi, en fait.
C'est ça exactement.

Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident de trouver un bon équilibre, heu, travail-vie perso, heu, comment toi tu fais pour trouver cet équilibre?
Mmh mh. Heu, beh c'est vrai que l'équilibre c'est complexe à trouver. Heu, moi je, heu, j'essaie de, j'ai pas un très bon équilibre vie perso, mais heu, pour le pour le trouver heu heu, j'essaie de heu, vraiment me dire: «Beh tel jour je suis off, heu, tel jour je je je travaille pas». Hem et j'essaie de heu, vraiment beh, me donner des limites, ça veut dire que beh, heu, si un we si heu, en fin de semaine, heu, j'ai pas envie de travailler ou que je ou que je ou que je dois me libérer du temps, bah je me le libère et je fais rien du tout pendant le temps que je me libère.
Ah ouais? Mmh. D'accord, mais ça a toujours du coup, ça a eu des problèmes à ce niveau-là avant? Ça a pas toujours été comme ça?